Ờ, mình có nha. À, tức là nếu mà trong trường hợp là mình thấy có một cái nghệ sĩ nào mà mình rất là muốn ủng hộ và mình muốn cho họ trở nên nổi tiếng hơn ấy, thì là mình sẽ thường là mình, ờ, chia sẻ rất là nhiều những cái nội dung của cái ca sĩ đấy. Ví dụ như là những cái đoạn ca sĩ đấy hát, hay là những cái bài hát của họ ở trên những cái nền tảng mạng xã hội của mình để nhiều người có thể biết đến họ hơn và sẽ có nhiều người ủng hộ họ hơn, đó.
À. Hay Ừm, hợp lý, hợp lý, như vậy là cũng rất là ô kê đó chứ. Ừm hưm.
Ừm. <chuckles> Ừm, ừm, đúng rồi. Thì nói chung là
Rồi, vậy, à, ừm, mình hỏi một xíu nha, là nếu như mà, ờm, bạn không có tìm qua mạng á, thì không biết là b khi mà bạn bè của bạn nghe được một cái nghệ sĩ nào mới á, họ có giới thiệu cho bạn á, thì bạn có thích hông? Ừm.
Đặc biệt s là ừm. Ừm, ừm. Ồ, mình có chứ. Ờ, <chuckles> thực ra là mình có một cái người anh khá là thân thiết và bọn mình có một cái thói quen đấy là thường thường là sẽ chia sẻ những cái người nghệ sĩ mà bọn mình phát hiện ra cho nhau. Và sau đấy thì là bọn mình sẽ nghe nhạc của cái nghệ sĩ đấy, và sau đấy là cũng có nói chuyện rồi trao đổi với nhau xem là cảm nhận của mình với cả cái nghệ sĩ mà anh ấy chia sẻ cho mình như thế nào và ngược lại đó bạn.
À. Ờ. Ghê vậy á hả, là hai người c có vẻ là khá là thân thiết trong âm nhạc, đúng hông? <laughs> Trời ơi!
Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là cũng có như cùng một cái gu âm nhạc giống nhau đấy, nên là cũng cũng rất là dễ để có thể chia sẻ những cái bài hát hay là những cái nghệ sĩ mà bọn mình muốn quảng bá nhiều hơn.